Ayun, magandang gabi.
Mm, magandang gabi, kamusta?
Hmm, ito, ito, okey naman, ikaw kumusta din?
Medyo ano lang, hindi lang makatulog, eh. May mga iniisip kasi.
Ah, maaga pa naman. eh. Maaga pa. 'Wag mong isipin yun.
Hmm. <chuckles> Mm, <chuckles> hindi, hindi hindi yung iniisip ko, eh, may mga kaunting problema lang.
Baka tulog na 'yun. <chuckles> Ah, iba. Ah, sa trabaho?
Oo, eh.
Hmm, eh, alam mo na siyempre. Sa trabaho hindi mawawala 'yan, eh, no? Ah
May mga Mm. May mga katrabaho kasi akong ano, eh, mga ma ayung parang mga ano, hindi sila patas?
Ayun, m yun ang mahirap, 'no?
Ikaw ba? Naranasan mo na ba yung mga ganiyan?
Ay mahirap oo, ma madalas 'yan, mga napasukan ko dati 'no. Kumbaga, unfair sa trabaho may kinikilingan 'no, lalo na yung mga, mga regular, 'no? Iibahin oo, iba yung tingin sa trainee, eh, no?
Oo. <chuckles> Oo, eh. Medyo bago pa lang kasi ako sa trabaho, eh. Oo.
Ah, napakaswerte mo kung mapapasukan mong trabaho ay napakababait ng mga kasama 'no? Pero kung ganito na' ah, nara kakaranas ka ng 'di para ng discrimination dahil nga, ah, baguhan ka, 'no? Parang, hindi ka na hindi ka nila ka grupo. Ah, wala lang, ang sa akin ano lang, eh, deadma lang, nando'n lang ako para magtrabaho, eh, 'di ba ito? 'Di man nandoon para makapagkaibigan, eh, 'di ba?
Oo nga. Mm. Oo, eh. Oo, sa'kin Sa'kin kasi ngayon, kaya medyo na ano ako, kasi parang ginagawa kong utus-utusan, eh.

Tama ka diyan.
Ha, hindi, eh, parang hindi sila mabubuhay ng isang araw pagka wala silang mina minaltrato sa, trabaho 'no.
Kaya nga, eh, yun din yung hindi ko magets, eh, ba't ganon sila, eh, ang saya-saya kaya ng, trabaho mo, lahat kasundo mo yung katrabaho mo, wala kayong
Oo. Ang hirap kasi no'n, halimbawa, ah, maayos ka naman nagtatrabaho ano, okey ka, maganda kang empleyado, ang problema 'pag nagkaroon ka na ng mga ganyang unfair treatment wala na parang, ah, kung mahina ang loob mo, maaapektuhan talaga 'yong trabaho mo, 'di ba?
Oo. Oo. Mm. Oo, ayun, ano na, tawag dito, bad performance ka na.
Masisira na, eh, oo, wala na hindi ka na productive, 'di ba? Parang may nerbyos ka na, hindi na maintindihan yung, alam mo yun, yung pakiramdam mo. Ah, madalas 'yan absent ka na, kasi hindi na ako papasok, "Nakaaway ko 'yong ano, eh." 'Di ba? Oh, 1 'yon, isang epekto malaking epekto 'yon 'yong, "Wala na, ayoko nang pumasok." 'Di ba? Nabi ka ng
Oo. Tama. Parang Oo. <laughs> Tama. Oo. 'Tsaka pakiramdam mo no'n parang bawat kilos mo binabantayan nila, eh. Hirap kaya ng gano'n.
Oo. Parang, oo, yung parang may nakatingin lagi sa'yo, inaantay ka magkamali 'no?
Oo. <chuckles> Uy, alam mo, salamat sayo, ah. Medyo na ano ko yung sa sama ng loob ko sa mga katrabaho ko.
Eh, mahirap yung oo, ah. Oo, ako din, ako din. At, ah, maganda 'yong mga na na nabanggit mong mga, ah, nada mga pointers, ah, kumbaga at, ah, marami akong natutunan din sa'yo. Ah, maraming salamat, ah, sa sa oras mo. <sniffs> At, ah, oo, ingat lagi at, ah, paalam. Maraming salamat ulit. Thank you. Bye.
Mm. Oo. Ako din, medyo ah, thank you. Maraming salamat diyan. Maraming salamat.

Eh di, buti na lang ano, yung una kampi sa kaniya yung ano dun ko naramdaman na medyo unfair yung trato dito, ah. Kasi kampi sa kanya 'yong ano, eh, yung 'di ba may supervisor kami bago yung supervisor may mas mataas pa sa sa ano
Haen. Oo. Do'n sa oo hin hindi mo na inalam yung totoo.
Oo, kinampihan yun kasi mas matagal yun. Buti na lang oh, buti na lang yung pinakamataas talaga yung boss hindi muna kinampihan yun parang ang ginawa, pinag-aralan mabuti yung nangyari oo pinag-aralan niya muna mabuti tapos mayroon kasi kaming yung trabaho kasi na yun sa kompyuter yun, ang hindi alam ng ano nung katrabaho namin na sinisisi ako ano
Mm, regular na. Pinakinggan muna niya pareho? Mm, tama 'yon. Oo.
recorded pala yung lahat ng ginagawa namin do'n. So, inano, binasa lahat ng mga ano oo, pinanood tapos makikita do'n yung user, eh, makikita do'n kung sino yung gumagamit.
Ah, oo nga yung, bi bi binalikan, oo, binalikan. Nakita. Hmm, nag-input, oo 'yong information, oo.
Ayun do'n nalaman na hindi ako yung may kasalanan.
Hmm, ah sige.
Kaya yun medyo na medyo nalusutan ko yun.
Oh, i iyon maganda diyan kasi nga, kumbaga diyan pumapasok 'yong <sniffs> 'yong halaga nung suporta ng mga katrabaho mo kaya nung ng admin nong HR, 'no, sa paglutas ng problema. Kasi, kung gaya mo sa sitwasyon mong 'yan, ah, kung hindi ka pinakinggan ng admin, 'no? Parang pinakinggan na lang 'yong 'yong supervisor na, ah, namaman nagpapa na alam mo yun nagha-handle sa inyo, eh, malamang sa malamang natanggal ka sa trabaho. Pero dahil oo, dahil 'yong admin nga 'yong HR, eh, tumulong, 'no, so, maganda yung naging resulta kasi talagang ginawa ka niya 'yong trabaho niya
Mm. Tama. Oo. Oo, tama. Oo, medyo hinang-hina yung loob ko do'n, eh. Oo. Mm, medyo ano pa naman ako do'n Oo, pinanghinaan ako ng loob do'n kasi akala ko yun na talaga yung kakampihan na talaga siya, eh.
Mm.